Ờ, bạn ơi, mình thì, ờ, mới chuyển đến một thành phố khác để sinh sống ấy kìa, mình thì là người gốc Bắc nhưng mà bây giờ thì mình chuyển vào miền Trung và tự nhiên mình lại thấy cái việc mà chuyển vào đây nó hơi sai lầm khi mà trong này mình không thích nghi được thói quen ăn uống á bạn. Nhất là gần đây thì mình có ở ghép, ừm, một người á và, kiểu như, người đấy thì cái thói quen ăn uống bạn đấy là xuất phát từ gia đình miền Trung á, nên là cái khẩu vị á, hắn khác hoàn toàn so với mình luôn, thành ra là bây giờ mình thấy khó hòa hợp quá à.
Ừm. À, vậy hả? Ừm. Ừm. Ừm. Ờ, thế thì, ờm, bạn với bạn ấy, ờ, th trong trong những cái bữa ăn hàng ngày ấy, thì ai sẽ là người nấu nướng hoặc là ai sẽ là người đi chợ?
À, nhà mình thì, ờ, phân chia ra, tại vì là bạn đấy thì lại làm công việc vào, ờ, ca sáng, thế nên là buổi chiều tối là bữa bữa chiều tối thì bạn ấy sẽ nấu, còn mình thì lại ngược lại, mình là sẽ là người, ừm, đảm nhận cái bữa trưa, bữa sáng thì hai đứa tự túc à. Vậy nên là, kiểu như, một ngày thì sẽ có một bữa bạn đấy nấu, một bữa mà mình nấu còn đi chợ thì hai đứa mình cùng đi với nhau.
Ừm. Ừm. À, vậy hả? Ờ, thế thì, ờ, bạn có thể thử là thảo luận chung để tìm ra những cái quy tắc đơn giản cho bữa ăn chung chẳng hạn ví dụ như là bây giờ, ờ, ừm, mỗi người nấu 1 bữa thì, ờ, có thể là, ừm, bạn sẽ no trao đổi trước với bạn ấy xem là "Tối nay mình ăn gì hoặc là trưa nay mình ăn gì?" Ờ, để mà có thể tìm ra được một cái món ăn chung hoặc là một cái cách nấu phù hợp mà cả hai cùng cảm thấy là thoải mái khi mà ăn ấy, đó, hoặc là bạn có thể thử nấu nhiều món cùng một lúc, ví dụ như là trong bữa trưa thì, ờm, bạn sẽ nấu một món mà mình có thể cảm thấy mình dễ ăn, và một món thì, à, ừm, bạn ấy ăn sẽ hợp hơn với cái khẩu vị chung của bạn ấy. Ngược lại buổi tối cũng thế, bạn trao đổi với bạn ấy để bạn ấy có thể là nấu, ờ, cả 2 bữa cho 2 món cho 2 người khác nhau, thì, ờ, có thể là, ừm, cái trong cái, ưm, bữa ăn đấy sẽ thoải mái hơn và nó sẽ có những cái món ăn mà hợp với khẩu vị của mỗi người ấy.
Ừm, mình thấy là cái đấy nó không có được, ờ, thiết thực lắm ấy, tại vì thứ nhất là vấn đề chi phí nhá, bọn mình chỉ đảm bảo là sống chung với nhau thì, ờ, đưa ra cái quy tắc ăn uống là mỗi một bữa ăn chỉ có ăn một món canh và một món mặn thôi, còn nếu như mà bày vẽ ra nhiều món ăn, người ăn món này, người ăn món kia thì mình thấy là nếu như vậy thì ăn riêng nó mới hợp lý, còn nếu như ăn chung như vậy thì không có hòa hợp được á. Cái vấn đề của bọn mình ở đây không phải là cái món ăn khác nhau không phải là thích ăn những cái khác nhau mà là cái khẩu vị, cái cách nêm nếm của người miền Bắc và người miền Trung khác nhau á bạn.
Ừm. Ừm, à, mình hiểu rồi, ờ, bạn muốn, ừm, cái việc mà giữ hòa khí và ngoài ra là cũng, ơ, cảm cái việc ăn riêng ấy thì nó cũng hơi, ờ, không phù hợp với hai bạn, đúng không? Thế thì, ờm, ờ, không biết là cái mục tiêu ăn uống của bạn ấy thì nó có nó có một cái, a, cái nào cụ thể không? Ví dụ như là bạn có hướng đến một cái thực đơn ăn giảm cân, hay là lành mạnh, hay là kiêng món gì đấy không và bạn kia thì sao?
Thực ra thì mình thì không có ăn kiêng hay là giảm cân gì cả, mình thì chỉ có muốn một cái chế độ ăn uống mà, kiểu, nó lành mạnh thôi. Ví dụ như là mình sẽ luôn luôn là yêu cầu là trong bữa ăn phải có rau nên là mình cũng chủ động mua rau khi mà đi chợ này, ngoài ra thì, ờ, đạm thì nhà mình thì cũng ưu tiên ăn đa dạng các cái loại đạm khác nhau thịt, cá, trứng, ừm, kiểu như là các bữa ăn thì nó cũng đa dạng chứ cũng không nhất thiết là phải quá khuôn mẫu hay gì cả đâu. Với lại mình thì cũng dễ ăn lắm, chẳng có ăn kiêng món gì đâu. Còn theo như bạn kia á thì, ừm, theo những cái gì mà bạn ấy chia sẻ với mình á thì mình thấy là, ừm, cũng khá là tương đồng với mình, kiểu, cả hai đứa thì đều thích ăn rau và đều, ờ, kiểu như, ưm, ừm, đều có có cái những cái ưu tiên đó là những món ăn mà nó, ờ, không cần phải quá là phức tạp, đơn giản thôi cũng được, chỉ cần là lành mạnh và đủ chất là được á bạn.
Ừm. Ừm. Dạ. Ừm, vậy thì, ờ, vấn đề của bạn nó nằm ở việc là khẩu vị của hai bạn khác nhau, đúng không? Ờ, thực ra với cái cách mà n nấu những cái món ăn riêng ấy thì có một cái cách đơn giản hơn để mà không phải bày vẽ nhiều, như mà bạn vừa nói ấy là phải nấu 2 món riêng như thế thì sẽ cảm thấy là giống, nếu nếu như thế thì ăn riêng luôn cho phù hợp, đúng không? Thì thay vào đấy có thể là hai bạn cùng nấu 1 món đi nhưng mà bây giờ mình sẽ có 2 cách nêm nếm khác nhau chẳng hạn, ví dụ như là ví dụ như là khi mà các bạn kho thịt thì, ờ, nếu như bạn ăn theo cái khẩu vị của miền Bắc mình, đúng không? Thì, ờm, có thể là bạn nêm nếm vừa phải, ờ, không vị ngọt hoặc là mình thấy theo mình thấy thì người miền Trung có vẻ là họ ăn cay hơn, đúng không? Đó thì, ờ, có thể sau khi mà bạn kho kho một cái nồi thịt chung như thế rồi, ờ, bạn có thể múc một cái phần riêng của mình ra chẳng hạn và cái phần còn lại bạn có thể nêm nếm cay hơn hoặc là ngọt hơn gì đấy để cho cái người bạn chung của bạn ăn thì bạn thấy cái cách đấy liệu có hợp lý không?
Ừm, thực ra thì mình thấy là như vậy thì cũng được, cái sự khác biệt lớn nhất giữa mình với bạn kia đó là cái vị cay và vị ngọt á, bạn ấy ở miền Trung thì, ờ, bạn ấy đã quen ăn những cái đồ ăn mà cay nóng với lại là có thêm nêm thêm đường để mà cân bằng lại vị rồi, trong khi, ơ, theo như gia đình mình từ nhỏ đến lớn đến giờ thì mẹ mình nấu ăn cho mình thì không có nêm đồ cay bao giờ hết á. Hơn nữa thì nhà mình cũng không có nấu dùng đường để mà nấu ăn, thì chính bởi vì cái sự khác biệt đấy á nên thành ra là khi mà nấu những cái món ăn lên á, nhiều khi là không có hợp khẩu vị. Thì cũng đối với một vài món thì mình cũng thử áp dụng cái cách đấy đó là mình sẽ nêm gia vị theo khẩu vị của mình trước rồi sau đó mới bỏ cái gia vị cay với lại ngọt vào sau cho bạn kia ăn sau, nhưng mà đúng là cái việc mà hai đứa ở cùng chung phòng với nhau mà không có hòa hợp về khẩu vị á, thì nó cũng gây ra quá là nhiều những cái bất tiện đi. Mà nhiều khi thì cũng nêm nếm theo thói quen luôn mà quên mất cái việc, ờ, là phải phải chừa lại để mà bỏ cái gia vị cay ra á, nên là có nhiều lần á, bạn của mình nấu xong rồi mình không ăn được bởi vì là nó quá cay luôn ấy.
Ừm. À, đúng rồi. Ừm. Ừm. À, thế thì, ờ, ừm, chắc là các bạn sẽ cần phải, gọi là, chú ý hơn một chút thôi, ờ, bởi vì, ờ, cái cách mà phù hợp nhất đấy là cái cách mà nêm nếm lại gia vị khi mà ăn rồi, đúng không? Ờ, t và theo mình thấy ấy thì ngoài ra nha, ờ, các bạn cũng có thể là tìm cộ có thể là trao đổi với nhau để mà tìm ra một cái món ăn chung nào đấy mà hai bạn đều thích chẳng hạn, ờ, hoặc là một cái chế độ ăn giống nhau, ờ, ví dụ như là, ừm, có thể để ý xem là khi mà, ừm, mình đi ăn hoặc là trong những cái bữa ăn hàng ngày này này có món nào mình chuẩn bị ấy mà mình cảm thấy hợp khẩu vị mà cái người kia cũng cảm thấy là nó ngon và nó phù hợp với khẩu vị của người ta không? Thì mình có thể là mình lưu ý lại hoặc là mình, ờ, note lại để sau mình, ừm, ừm, nấu những cái món như thế nhiều hơn, thì vừa mà cặp vừa có thể là đảm bảo là cả hai cùng thích, không bị, ờ, không bị, gọi là, quá, ưm, không phù hợp với khẩu vị của ai đấy. Và ngoài ra thì mình cũng không cần phải lưu ý quá nhiều trong cái bước nấu nướng hoặc là, ừm, ờ, không phải lo lắng là phải nêm nếm theo khẩu vị riêng của người nào cả ấy. Bạn có thể bạn nghĩ là cái cách đấy có phù hợp với mình không?
Ừm, mình thấy là trong cái quá trình ăn uống thì mình cũng nhận ra là mình với lại người bạn cùng phòng á, cũng có một vài món mà, kiểu như là, chung khẩu vị ấy. Ví dụ như là cái món, a, canh chua á, mình thấy là khi mà nấu canh thì không có nêm, ơ, nêm ớt vô nên thành ra là cái vị canh nó rất là thanh mát và mình ăn cũng thấy rất là ngon miệng và cái bạn đấy cũng thấy như thế, là mặc dù là cái món ăn đấy là cái món ăn miền Trung nhưng mà mình ăn thì mình cũng thấy rất là ấn tượng. Cho tới bây giờ thì đúng là, ừm hai đứa mình cũng thường xuyên ăn canh chua lắm, 1 tuần chắc cũng phải ăn đến 3-4 lần, tại vì là cái món đấy nó vừa dễ nấu mà nó phù hợp với khẩu vị của cả hai á. Chắc là sắp tới thì bọn mình sẽ thử nghiệm thêm nhiều những cái món mới rồi sau đó là cũng ghi chú lại theo cái hướng dẫn của bạn á, để xem xem là có những món nào mà cả hai có chung khẩu vị thì có thể duy trì và ăn uống thường xuyên hơn những cái món đó để mà tránh cái việc là, ừm, khẩu phần ăn với lại là cái khẩu vị ăn khác nhau rồi gây ra xung đột đó kìa.
Ừm. Ừm, đó. Ừm. Ừm. Ừm, đó, ờ, thì bạn có thể thử những cái cách đấy nhé. Ờ, ngoài ra nha thì, ờ, bạn có thể là, ừm, thử xem lại xem là cái, ưm, cái thực đơn cá nhân của mình như thế nào để viết ra để cho bạn, ờ, đối phương của mình có thể lưu ờ, có thể là lưu ý được. Hoặc là, ờ, cái người bạn mà sống cùng bạn ấy thì cũng làm như thế, ờ, thì cái việc mà chia sẻ thực đơn với nhau ấy, đó thì nó cũng sẽ giúp cho hai bạn có thể là tìm thấy điểm chung hơn hoặc là mình sẽ thống nhất, khi mà mình đi siêu thị đi. Ví dụ như là c ờ, như bạn vừa nói là cuối tuần thì, ờ, các bạn sẽ, a, mua đồ với nhau, đúng không? Đó, hoặc là bạn sẽ mua nhiều rau xanh hơn chẳng hạn. Thế thì trong những cái lúc mà mình đi mua đồ như thế thì mình cũng thử nghĩ đến những cái món mà mình sẽ nấu với cả những cái nguyên liệu đấy xem và, ờ, xem xem là, ừm, hai bạn sẽ có một cái đi đến một cái quyết định chung nào về cái cách chế biến cho món đấy không? Đó và có thể là cũng là cái thời gian, là cái lúc để mà mình thống nhất xem là cái món đấy nên được nấu như thế nào và, ờm, cảm thấy là phù hợp với cả cả hai ấy.
Ừm, thực ra thì tụi mình hiện tại á, là cũng đang dành, ờ, khoảng, à, 1 tuần, ờ, khoảng 5 ngày 1 lần là bọn mình sẽ đi chợ cùng với nhau và khi đi chợ thì cũng đều đưa ra những cái gợi ý về những cái món ăn chung mà sẽ nấu á. Nhưng mà cái vấn đề mà mình nói với bạn ban đầu á, đó là do cái khẩu vị ăn uống, cái cách nêm nếm, mình thì không ăn cay còn cái người bạn của mình thì ngược lại, chứ còn việc đi chợ và chuẩn bị nguyên liệu thì hiện tại hai đứa mình đang làm khá là tốt với nhau rồi.
Ừm. À OK. Ờm, thế thì, ờ, ừm, mình muốn hỏi thêm một chút đấy là trong cái lúc mà ăn uống như thế ấy, thì ví dụ như là có món nào mà không phù hợp với một trong hai ấy thì các bạn có nói ra không? Có có thẳng thắn với nhau về cái việc là món này không hợp khẩu vị của mình, ờ, ví dụ như là khi bạn ăn món của bạn ấy mà có thể cay quá hoặc ngọt quá thì bạn có góp ý với bạn ấy là món này đang không hợp khẩu vị của bạn không?
Ờ, thì mấy lần đầu ấy thì mình cũng có nói, nhưng mà mình sợ mất lòng ấy nên là, kiểu, mình cũng không có đóng góp ý kiến một cách quá thẳng thắn đâu. Mình cũng cố gắng nói giảm, nói tránh và cũng cố gắng thể hiện ra để cho người bạn của mình biết ấy, nhưng mà khó một cái á là nhiều khi bạn đấy vô tư quá, cái xong rồi lần sau bạn ấy lại cứ quên xong lại cho ớt vào trong cái món ăn nhiều hơn á. Ừm, cứ xảy ra thường xuyên như vậy nên thành ra là mỗi bữa ăn là mình gần như là chỉ ăn có mỗi cơm trắng với canh thôi à, mình thấy là, kiểu như, cái tiền ăn mà mình bỏ ra mà nó không có được, ừm, nó không có được công bằng ấy, thế nên là mình mới muốn hỏi ý kiến của bạn xem như thế nào đây? Chứ còn thực ra mình góp ý rồi, mà nhiều khi bạn ấy vô tư quá.
Ừm. Ừm. À! Ừm. Ừm. Ờ. Ừm. Ừm. Ừm. À, ờ, thế thì, ừm, cái vấn đề này cũng khá là khó khi mà bạn đã no bạn đã thể hiện quan điểm rồi nhưng mà bạn ấy vẫn không để ý, đúng không? Ờ, thực ra thì, ờ, ừm, đúng rồi, ờ, bạn ấy với những cái người bạn hơi vô tư như một chút như thế thì mình nghĩ là bạn nên thẳng thắn, ờ, và có thể là trao đổi một cách nghiêm túc hơn, ờ, hoặc là bạn cũng có thể thử cái cách đấy là không thử và không thử vì nể nang hoặc là bạn thể hiện thái độ rõ hơn một chút, thì như thế ấy k bạn ấy có thể là bạn ấy sẽ để ý hơn vào lần sau. Và bạn cũng bật thể hiện quan điểm là khi mà mình nấu cho bạn thì mình đã để ý đến cái việc mà nêm nếm cho bạn rồi, thì bây giờ bạn cũng nên như thế với mình, ờ, mình nghĩ là, ừm, nên thẳng thắn, thẳng thắng là một cái cách mà có thể là trao đổi, ờ, hiệu quả hơn và, ừm, và cái việc ăn uống như thế ấy thì nó cũng nên là, ừm, n giống như bạn nói ấy, bởi vì hai người đóng góp như nhau thì bạn cũng nên được tôn trọng với cái khẩu vị của mình hơn. Đó, mặc dù là nó nghe có vẻ hơi căng thẳng thôi nhưng mà nó sẽ có hiệu quả về lâu dài và, ờm, cái bữa ăn của mình ấy thì nó sẽ thoải mái hơn khi mà cả hai người đều có thể ăn uống vui vẻ với nhau và có thể là ăn những cái món mà mình thật sự là hợp với cái khẩu vị của mình ấy.
Ừm, chắc là vô quá thôi. Ừm, đúng rồi đó, bạn nói như vậy thì mình cũng nghĩ là mình sẽ tự tin hơn trong c cuộc trao đổi sắp tới với lại bạn cùng phòng của mình rồi, trước nay thì đúng là mình cũng hơi cả nể thật, mình ngại nói ấy, với, kiểu như là, mình cứ góp ý, kiểu, không có được thẳng thắn cho lắm nên thành ra là có thể là bạn đấy bạn ấy chưa hiểu được ý của mình. Chắc là mình phải nghiêm túc dành thời gian ra để mà trò chuyện với bạn đấy và, ừm, để mà đảm bảo được cái tính công bằng trong bữa ăn á thì chắc là mình sẽ phải trao đổi rõ ràng hơn, có thể là bạn ấy chưa hiểu được ý của mình ấy, chứ còn thực ra sống với nhau thì mình biết là bạn đấy bạn ấy tốt tính mà. Ừm, dù sao thì hôm nay cũng cảm ơn bạn rất là nhiều vì đã cho mình rất là nhiều cái lời khuyên hữu ích nha, mình sẽ cố gắng để mà có thể cân bằng lại cái chế độ ăn uống cùng với bạn của mình xem sao nhá!
Ừm. Ừm, đúng rồi. Ừm. Ô kê bạn nha.